Привет!
Привет, привет.
Вот хотел с тобой о чём поговорить. Скажи, пожалуйста, как ты представляешь свою жизнь через 10 лет? Если у тя есть какие-то мысли вообще, как ты это видишь? Да.
Мгм. М. Ну хороший вопрос, очень хороший вопрос. Я думаю, что через 10 лет я бы хотела бы, а, ну я у меня есть школа танцев по танцу, и поэтому мне, эм каждый год приходит очень много, эм можно сказать, э, семьи очень, а, небогатые, вот ну в таких ситуациях не очень лёгких. Я бы хотела, чтоб было такое, ам э, сделать школу бесплатную. Я знаю, что в других странах это уже где-то есть. Да, где-то.
Так. Ох, как интересно! Так. Мгм. А, как интересно. Давай. И это ты имеешь в виду, чтобы государство субсидировало, чтобы государство помогало деньгами?
Н-да, да. Да, хорошо было бы, н-да.
А это хорошее, это хорошее, да. Э, идея очень хорошая. Правда, здорово. А ты работаешь над этим? Ты что-то делаешь специально, чтобы это, э, получить?
Да, но не знаю, если это можно. Ну как сказать, э, в здесь я считаю, что не совсем в этот данный момент это можно сделать, потому что проблема, что очень много школ в нашем городе, и поэтому М, ну начнут все нас ни не совсем любить, если я такое предложу. Ну все придут к нам <laughs> бесплатно, да. И другие школы, вот в нашем городе 34 было школы до ковида.
Мгм. Так. М. Ого, это много! Ну подожди. Ну почему не любить? Ведь и другие тоже могут попросить у государства вот такую государственную помощь. Вот я приведу тебе пример. Э, например, наверняка, м и и в твоей стране, вот где ты живешь, и, я знаю, в других странах театры, допустим, их город и страна субсидируют. То есть театр не может выжить только на проданные билеты, к примеру. И поэтому государство чуть-чуть помогает. Так поэтому я понимаю это то же самое, что и ты хочешь.
И потом закрылись, да. Мгм. Мгм. М-да. М. Да. Ну мы вот хотели. Да, да-да-да.

Да, я стану в очередь. Ты знаешь же, что это надо в очереди стоять, чтоб лететь в у ну ну вот, в космическое путешествие.
Мгм. К прикольно. Ну, вот что-то какие-то тут информации приходят, но мне кажется, это настолько так далеко от от нас. Ну, надо в этом, э, или быть очень-очень богатым, или работать в этом. <laughs> А мы мы останемся на Земле, наверно. <laughs> Я думаю, да. <chuckles>
Да. Да, но проблема именно в богатстве. Проблема Да? Просто проблема именно в том, что это стоит, э, сумасшедших денег. И именно из-за этого это так далеко. Ну, то есть н ты же не можешь мечтать о, я не знаю, о покупке острова. Это то же самое. Это стоит сумасшедших денег каких-то. И поэтому как бы, э, это и не интересует людей. Но мы же говорим о том, что если я
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. <chuckles> А вы не боитесь потом? Э, ну, например, й у меня очень сильная клаустрофобия была бы, наверно, поехать вот так. <laughs>
А я а я подождал бы. Я очень хитрый, и поэтому <laughs> из-за того, что я такой хитрый, то я бы подождал, когда уже эти космические полеты наладились. То есть уже это стало, знаешь, как, ну, чтобы как в автобусе к
Мгм. <laughs> Мгм. Мгм. Типа спишь? <laughs> Типа спишь, когда долетел, тебя будят, да?
Да! Вот Вот, например, такой вариант. Такой вариант мне подходит, да. То есть то есть это не так это не так, как сейчас, что это мучение целое: за свои деньги еще мучиться. Нет, я бы подождал, когда это как на автобусе будет поездка, несложная. Ну вот.
<laughs> Мгм. Классно! Так бы я тоже поехала бы. <laughs> Да. Да да да. <chuckles> Мгм. Ну там же ещё подготовка должна быть какая-то очень строгая. <chuckles> Нет? <laughs> Хорошо. <chuckles>
Никакой подготовки я слышать не хочу об этом. <laughs> Нет, Нет, никакой подготовки. Значит, только только вот чтоб я у раз- проснулся, я уже в космосе. Потом я такой: "Всё, спасибо. Спасибо. Достаточно". И и всё в обратную сторону. Да, отматывается в обрат
Мгм. Окей окей. <chuckles> Возвращаемся! <laughs> А, окей. Я думала, вы хотите куда-то там на Луну или, не знаю, на на Марс. <chuckles> Просто, м, кружочек вокруг Земли, да? <laughs> Хорошо. <chuckles>
Ну, можно и так, ну, просто с Кружочек вокруг Земли для 1 полета, для 1. <chuckles> Да.
Окей.
Я бы вот в такое путешествие отправился. Это очень, мне кажется, хорошо. Там тихо так. Я очень люблю, когда тихо, когда шума нет.
Ну вот. М. М-да. Да, я тоже. Особенно когда в городе живёшь. М м м.
Вот. Там как раз тихо. М Да, можно со своими мыслями остаться, поразмышлять о чем-то. Никто тебя не тревожит.
Хм.